Olha, na verdade, não é bem assim, sabe? É assim, é por exemplo, a questão de hã, por exemplo, quando alguém morre na família, né. Já aconteceu várias vezes, né. E aí, hã, eu sou muito aquela pessoa de resolver tudo na prática, sabe? O que tem pra fazer ali, eu sou aquela mão na massa, entende? Mas eu não sou muito daquela de dar um suporte emocional, assim, de apenas chegar ali, sentar ao lado e abraçar. Isso, pra mim, não cabe, entendeu? Eh, eu acho que é pouco, eu acho que eu deveria fazer mais, né. Eu deveria, por exemplo, eh, fazer todo aquele procedimento que é para o enterro e ajudar, e ir e fazer, sabe? Eu sou eu sou dessa forma, assim. E, normalmente, o que você perguntou, as pessoas adoram, né, porque, hã, o que que mais tem é de pessoas que deem apoio emocional, mas pra fazer o o que precisa ser feito, ninguém faz, né?
Entendi, sim. É você é mais da ação, né? Entendi. Entendi. É porque você não não sente que tá ajudando o suficiente, né? É é você você e e se você tem algum exemplo, assim? Você você sente, assim, você deu exemplos sobre o falecimento de pessoas próximas, né. Mas você sente que as pessoas, elas respondem negativamente quando você toma essa iniciativa de de fazer essas ações, eh, ou elas ainda também te pedem outras coisas, além de ações práticas? Porque, eh, às vezes, também uma fala, né, o um carinho, uma fala carinhosa pode também ajudar e ser uma coisa que vai trazer essa pessoa pra realizar essa ação junto com você. Você já observou algo desse tipo?
Hum, acho que eu não entendi bem a sua pergunta. Bom, eh, vamos ver. Hã. Explica melhor.
E posso explicar melhor. É é o que eu eu gostaria de entender se nessas relações que você comentou aqui, a ação pra você faz mais sentido do que as falas, né. Eh, você já
Hum.